मुझे ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा महसूस होता है, मैं चाहे कहीं भी चली जाऊँ, कितनी भी भीड़ हो रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा अकेला या फिर मैं अलग महसूस करती हूँ, उस महफ़िल से या फिर उन लोगों से, जहाँ भी मैं जाती हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, हिचकिचाहट होती है कि मैं जाके मतलब किसी से बात करूँ या फिर मतलब अ, एक होता है ना, हिम्मत चाहिए होती है, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, तब बात करते हो। वो बात अलग है कि हाँ, अगर आप पहले से किसी को जानते हो, उसके साथ आप आए हो, तो थोड़ा-सा आपका मन लग सकता है। पर मैं जब कहीं भी जाती हूँ और मुझे हेसिटेट होता है, हिचकिचाहट होती है किसी से बात करने में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को अलग महसूस करती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इस स्थिति में बुरा भी फ़ील करती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ सलाह दे पाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।
हुँ। जी, जी, देखिए, अक्सर भीड़ में खुद को अलग महसूस करने में, मतलब थोड़ी-सी अजीब बात लगती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अ, आपको इसका कोई डर होना चाहिए या परेशान होने चाहिए। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए, ताकि मैं आपको बेहतर अ, परिणाम दे सकूँ। मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ होती हैं, या फिर कब ए मतलब कौन-सी परिस्थिति में आपके साथ ये, जो आप अक्सर भीड़ में खुद को अलग समझती हैं अपने आप को, वो कौन-सी है?
हुँ। हुँ। हाँ, तो जैसे कि वैसे ज़्यादातर तो ना ऐसा मेरा ऑफ़िस में होता है, जैसे ऑफ़िस की कोई पार्टी होती है या फिर ऑफ़िस में हम कलीग्स के साथ कहीं बाहर जाते हैं, तब ऐसा होता है। क्योंकि ना मतलब मेरी उनसे उतनी ज़्यादा शायद बातचीत नहीं है इस वजह से होता है या फिर एक होता है ना जो कलीग्स होते हैं उनके साथ ना आपका एक सीमित रिश्ता होता है, उसकी सीमाएँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा कि आप कौन-से, कहाँ तक बात करनी है, कहाँ तक नहीं करनी या फिर सिर्फ काम तक की ही बात होती है। उनके साथ फिर आप जब कहीं बाहर जाते हो, तो उतना आसान नहीं होता कि आप उनसे बात कर पाओ। तो मैं जब भी ऑफ़िस के साथ कहीं जाती हूँ या फिर अपने कलीग्स के साथ जाती हूँ, तो मुझे ऐ ऐसा हाँ, बिल्कुल लगता है कि मतलब जैसे वो भीड़ है एक अलग है और मैं उनसे अलग हूँ या मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ पे मैं बिल्कुल ही अलग महसूस करती हूँ। अ, मज़े सब करते हैं, एंजॉय करते हैं लेकिन ना वो जो एक अकेलापन महसूस होता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है और मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती फिर।
हुँ। हुँ। हुँ, जी। हुँ। जी, जी, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ पा रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो अनुभव है, जैसे कि आपने बताया ये कौन-सी अ, भीड़ है? ये सोशल मीडिया की भीड़ है या फिर असली जीवन में आपके साथ ऐसा होता है?
नहीं अ, जैसे कि सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी में पहले से ही थोड़ा-सा सीमित है। मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और अगर करती भी हूँ, तो मैं उसको सीमित ही रखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है या दोस्त है ना, वो आप उनको अपनी अ असल ज़िंदगी के दोस्त या जिंद उससे ना कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये जो इस स्थिति होती है ये मेरी असल ज़िंदगी में होती है। जो मेरे कलीग्स हैं वो असल ज़िंदगी के मेरे कलीग्स हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मेरा काम से उ काम से उनसे उनसे बात होती है, ज़रूर होती है बात तो होती है, लेकिन सिर्फ़ काम से रिलेटेड काम तक ही सीमित होती है। मैं उनसे कोई पर्सनल बातें या पर्सनल परेशानी में वो कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, ना ही वो मुझसे शेयर करते हैं। तो हम लोग फिर जब एक साथ कहीं जाते हैं बाहर, जैसे कि हमारी कंपनी में ना, हमारे टीम आउटिंग के लिए मतलब टीम की अ, रिश्ते की बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें एक अच्छा सा वो दिया जाता है टीम आउटिंग का बजट दिया जाता है हर 3 महीने में, ताकि हम अपने कलीग्स के साथ बाहर जा के थोड़ी-सी एक बॉन्डिंग बना पाएँ। तो वो ही एक मौका होता है जब हम उनके साथ कहीं जाते हैं या फिर कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टी दे देता है अपनी तरफ़ से, उसकी किसी जीत पे। तो तब ऐसा होता है। ये 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हाँ मैं अपने कलीग्स के साथ बाहर जाती हूँ। और दोनों ही स्थितियों में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उनके साथ घुल-मिल नहीं पाती हूँ या फिर मैं उन सब से ख़ुद को बिल्कुल अलग ही महसूस करती हूँ, तो फिर ऐसा हो जाता है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। तो जैसे कि आपने बोला कि आप उनके साथ जाती तो हैं लेकिन ख़ुद को अलग महसूस करती हैं। तो जब आप अलग महसूस करती हैं तो आपका जो शरीर है या फ़िर मन है वो कैसी प्रतिक्रिया करता है?
हुँ। मुझे अ, बुरा लगता है। क्योंकि ना जैसे कि जो और मतलब लोग हैं या फ़िर और जो कलीग्स हैं वो अपना आराम से अपनी नॉर्मल बातें कर रहे हैं एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ पे किसी से उस तरीके से बात नहीं कर पाती मेरा उस तरीके से किसी से कनेक्शन है ही नहीं वहाँ पे। मैं बिल्कुल अलग मतलब बैठती हूँ उन्हीं के साथ हूँ पर ऐसा लगता है कि मैं कहीं न कहीं अलग बैठ रही हूँ मुझे उस समय पर बुरा मतलब खालीपन लगता है। अकेला महसूस होता है और ऐसी इच्छा होती है कि काश यहाँ पे मतलब मेरा अ, कोई दोस्त होता या मेरा जानने वाला होता। तो मैं कितना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को एन्जॉय कर लेती या मज़े कर लेती तो बुरा फ़ील होता है उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता बुरा फ़ील होता है। अ, क्योंकि अ, आप खाली फ़ील करते हो अकेला फ़ील करते हो किसी दूसरे लोगों को जिन्हें आप जानते हो उनकी कमी फ़िर आपको उस समय पर महसूस होने लगती है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। मैं काफ़ी समझ पा रही हूँ। लेकिन, मुझे ये बताइए कि ये जो आप अकेले भी होती हैं, हैं ना? आपको बुरा तो लगता है, लेकिन ये जो अ, कहते हैं कि जब आप अलग-अलग महसूस करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको भीड़ में लगता है कि हमारे जो वो भीड़ है हमारे लायक नहीं है। है ना? अ, क्या आपको अलग होना हमेशा स नकारात्मक ही लगता है या फ़िर कभी-कभी कुछ अलग भी महसूस होने लग जाता है जैसे कि होता है ना कि सामने वाले कुछ बाहर जाके जैसे आपको पता है कि ड्रिंक कर रहे हैं। या फ़िर ऐसा कुछ तो आपको अलग रहना अच्छा लगता है। तो आपके साथ क्या है?
हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। आ तो जैसे कि वो लोग करते हैं, जैसे कि हम यहाँ टीम आउटिंग पे भी जाते हैं, तब भी वो लोग करते हैं। तो वो चीज़ तो मैं नहीं करती हूँ और ना ही उस चीज़ में मैं उनका साथ देती हूँ। पर मैं बिल्कुल ऐसे बिहेव करती हूँ कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अब ज ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो कर रहे हैं ना, तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होऊँगी। अ, अगर वो कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ। उसमें मैं खुशी भी नहीं मनाती, लेकिन हाँ, एक जैसे कि है, अत एक चीज़ से मुझे थोड़ा-सा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ना, जितना ज़्यादा आप ऑफ़िस में मतलब जितना ज़्यादा क्लोज़ होते हो ना, उतनी ही ज़्यादा गॉसिप होती हैं। आप दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हो, अपने मैनेजर की बुराई करते हो, और ह ऐसा है, जो भी क्लोज़ फ्रेंड होंगे ना, वो अपने मैनेजर की बुराई करेंगे कहीं न कहीं। और ऐसा हमारे ग्रुप में भी होता है, जो मेरी टीम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पीठ पीछे लोगों की बुराइयाँ करते हैं। लेकिन उसके लिए मैं मतलब उसकी वो चीज़ मैं भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ना अ, जब ग्रुप होता है ना 5-6 लोगों का, आप बात सबके साथ शेयर कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता उसमें से क्या पता एक जना जाके आपकी बता दे कि, "ऐसे-ऐसे कह रहा था वो।" है ना? तो क्योंकि ऑफ़िस में लोगों पे उतना जल्दी भरोसा नहीं हो पाता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बता देते हैं, पूछ लेते हैं, है ना? तो वो चीज़ से मैं बचती हूँ। उस चीज़ का मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, ठीक है। मतलब वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि मैं उस चीज़ में एड होऊँ, अपना मेरा काम तक ही रहे। मैं जाऊँ, अपना काम करूँ, और आऊँ। कोई गॉसिप ना हो, क्योंकि अ, काम एक ऐसी जगह है, वहाँ पे आपको सुकून मिलना चाहिए। और जहाँ पे गॉसिप शुरू हो जाती है ना, फिर आपका वहाँ पे सुकून भी छिन जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, फिर वहीं वो गॉसिप की चीज़ों में लग जाता है। फिर आप किसी के बारे में बोलोगे, फिर कोई और आपके बारे में बोलेगा, इससे आपका सुकून छिन जाएगा फिर वहाँ पर। तो इसलिए ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ मुझे बचा लेती है फिर।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ज़रूर करेंगे। हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। तो अ, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने आप को अलग महसूस करती हैं, तो क्या आपने पहले कोई तरीका आज़माया है, जो आपकी मदद करता हो?
ऐसा कोई मैंने अ, तरीका अपनाया नहीं है। क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि मैं आखिर इसका करूँ क्या? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे दोनों चीज़ों के फायदे और नुकसान नज़र आते हैं, कि मैं साथ में उन लोगों के मिल-जुल के रहूँ या फिर मैं उनसे अलग रहूँ। दोनों ही चीज़ के अपने-अपने एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। जो मैं नहीं समझ पाती कि मेरे लिए क्या प्राथमिकताएँ होनी चाहिए या फिर मुझे उनसे सच में ही उनसे बॉन्ड बनाना चाहिए। जिसकी वजह से मैं अलग महसूस ना करूँ, क्योंकि वो भी वो भी फील मुझे अच्छा नहीं होता, वो भी महसूस नहीं होता अच्छा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मैं अगर वो बॉन्ड बनाऊँगी, तो फिर मैं फिर उन इनकी गॉसिप में या उनकी बातों में, उनकी बुराइयों में उसका हिस्सा बन जाऊँगी। तो वो फिर चीज़ वो भी नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे इस चीज़ में मैं फिर फँस जाती हूँ कि मैं मुझे करना क्या चाहिए आखिर?
हुँ। हुँ। जी, जी, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ चुकी हूँ। अ, कहीं न कहीं अ, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि भीड़ में खुद को अलग महसूस करना कोई अजीब बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी अ, ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो अ, मतलब आप ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं। कई बार आपको जैसे आपने बोला कि आपको उनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि आपने जो चुगली वाली बातें कही है ना? ऐसे समय में ये समझना मदद करता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर जगह आपको घुल मिल जाना पूरी तरह सही है, ज़रूरी है। कभी-कभी चुप रहकर देखना, सुनना और महसूस करना भी, जुड़ाव का ही एक तरीका होता है। आपकी जो मौजूदगी का मतलब सिर्फ बोलना या दिखना नहीं होता। अगर आपको हर समूह से अलग कहते हैं ना कि अलग अलगाव महसूस हो रहा है तो खुद पर दोष देने की बजाए, ये देखो कि किन लोगों के साथ तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है। है ना? जैसे कि आपने बताया कि आपके कॉल अब देखो ना सारे तो ऐसे नहीं होते होंगे ना? तो आपको ये देखना है कि कौन-सा उसमें से सही है, जिसके साथ आप जुड़ के अ, आप अपने दोस्तों की पहचान कीजिए। है ना? धीरे-धीरे कोशिश कीजिए कि आप जैसे छोटे-छोटे जैसे कि आप बाहर जा रही हैं, है ना? आपने वो तो आपको 3 महीने के बाद जाना ही जाना है। लेकिन आप आपके दफ्तर में कुछ अ, कुछ भी होता होगा जैसे लोग मिलके बैठते होंगे, चाय पीते होंगे। आप वहाँ पे जुड़िए, बोलिए मत जुड़िए। आप अपनी टिप्पणी मत दीजिए, जब आप अपनी टिप्पणियाँ देंगे तो वो बात इधर से उधर फैलने की बात होती है। अ, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठिए, इससे क्या होगा लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि आप घमंडी हैं, आप किसी से बातचीत नहीं करती। ठीक है, आप उनके साथ बैठिए, बातें करिए और मान लीजिए कि अगर आपको बात अच्छी नहीं लग रही है ना? अगर बात अच्छी नहीं लग रही, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि चुप रहिए, देखिए अगर आप किसी को आप बदल नहीं सकती, किसी का स्वभाव चेंज नहीं कर सकती। आप कुछ भी बोलेंगी, कुछ लोग उसका उल्टा मतलब निकालेंगे, कुछ लोग उल्टा सही मतलब निकालेंगे। ज और जो बात आप बोलेंगी अगर वो आपके मैनेजर के खिलाफ हुई तो उस तक पहुँच जाएगी, किसी भी दोस्त तक पहुँच जाएगी। इससे अच्छा है अ, समूह में जुड़िए, शामिल होइए, लेकिन उनमें पूरी तरह से घुल-मिल मत जाइये। उनको जो वो कर रहे हैं करने दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए अगर फिर भी आपको वो नहीं पसंद आ रहे, तो अपने लिए कुछ चुनिंदा दोस्त, कुछ खास दोस्त चुन के रखिए, जिनके ऊपर आपको लगता है कि भरोसा है, मैं भरोसा कर पाती हूँ, है ना? आप ये देखिए कि हाँ अगर ये मेरे अच्छे अ, भरोसेमंद साथी हैं, तो मैं उनसे जुड़कर उनसे अपने मन की बातें भी कर सकती हूँ, अपनी खुशी भी ज़ाहिर कर सकती हूँ और आपकी कहते है ना की हर तरह की बात कर सकती हैं, है ना?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, ठीक है। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ।
ये जो छोटी-छोटी रणनीतियाँ हैं, ये आपको कार्यक्षेत्र में ज़रूर अपनानी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि आप वहाँ पे जुड़ पाएँगे और अच्छे से रह पाएँगे, मुझे यही लगता है जी।
जी ज़रूर, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपने जो सुझाव दिए इतने सारे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ और जो आपने टिप्स मुझे दिए हैं, वो, उनको मैं अपना पाऊँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि इससे मैं कहीं न कहीं अच्छा महसूस अभी भी कर रही हूँ, और अगर ये चीज़ें मैं करूँगी तो वैसे भी मैं अ, अच्छा महसूस कर पाऊँगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी मुझे जी मुझे खुशी है कि आपको मेरा सुझाव पसंद आया और अगर आइंदा भी आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़ी, तो मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। आप कभी भी मुझे बोल सकती हैं। धन्य